Ờ, vậy, yeah, yếu môn Sinh với môn Lý á chứ không phải, ơ, chuyện đó đâu nha. <laughs> <clears throat>
Ủa bạn, chứ bạn đang nghĩ vậy, bạn cái gì vậy?
Ờ, ý ý thôi, bỏ qua đi ha, bây giờ mình nói nói nói chuyện, ơ, kiểu, giống như là, nó nãy giờ nói giỡn thôi nhưng mà nói chính thức ừ, ừ, OK.
OK, mình biết rồi. Không, mình biết rồi. Hổng sao, nói chung là mấy kiến thức vẫn mình biết à. Nói chung là áp lực thi cử nó ý nó đến từ 2 phía, cứ một là, kiểu như
Ờ. Ừm. Ờ.
kiểu như là, từ từ ba nói chung không phải là 2 phía, 3 phía luôn đi, một cái là nó tập trung vào, kiểu như, thứ nhất OK, đầu tiên là phía thứ đầu tiên là nó đánh, kiểu như, nó tập trung vào điểm số nhiều quá nên, kiểu như, khiến cho học sinh, kiểu như là, à, phải tập trung vào điểm số ấy, điểm không cao là họ, hoặc là họ rời, họ xa bờ luôn, mà điểm cao là họ được về bờ.
Và phía thì ý thì nói chung mình qua phía đó đi. Ừm. Ừm hưm. À! Ừm. Ờ, thì ra là vậy! Ừm. Wow, Wow! Ồ, vậy hả? <laughs> Bạn nghe nói giống gì mà giống cá với về bờ rồi. OK bạn.
Đúng vậy. Chứ vậy, kiểu, với lại, kiểu như là, với lại thứ hai là bản thân mỗi người cũng tự tạo áp lực.
Kiểu ừm. Ừm. Vậy thường bạn có bị áp lực điểm số hông?
Cũng hồi đấy mình cũng có, ơ, thấy người ta điểm cao hơn mình, đó cũng là cái thứ hai nữa, bị so sánh.
Vậy hả? Thường là thường là điểm bao nhiêu là bạn sẽ hài lòng?
Ờ, 7 điểm, 7 điểm rưỡi trở lên là mình vui rồi.
Ồ, OK bạn! Còn ngoài ừm hứm.
Còn nếu mấy môn mào mà mình kỳ vọng cao là phải trên 8 điểm, 8.5, kỳ nào mà có năng khiếu á là phải trên chứ nếu thấp là mình nghĩ mình, ờ, ờ, hơi
À! Buồn á, đúng hông? Ừm. Kiểu, giống như môn Hóa là phải trên, đúng hông?
Tiếc chứ.

Ờ, mình là mình đương nhiên là mình không đồng ý với lại cái việc đó rồi ha, tại vì, ờ, có những người làm rất tốt ở ngoài đời thường nhưng mà vô vô những cái kỳ thi á, thậm chí là bạn biết là có những cái, à, kỳ thi nói hoặc là kỳ thi nghe gì đó thì người ta lại làm rất là tệ. Nhưng mà thật ra là mình không nên dựa vào cái đó mà làm cho người ta mất cơ hội, đúng hông? <clears throat> Ừm, nên chi là hoàn toàn là không nên ừm hứm.
Ừm, đúng rồi. Đúng vậy. Ừm. Ừm. Đúng vậy. Đúng vậy, thì nói chung là theo mình thấy là nó không phản ánh đúng với quá trình học tập á, nói chung mình mà mình nghĩ một điều mấu chốt là nó khiến học sinh học chỉ để thi thôi chứ học đâu phải học để hiểu, học chệch, kiểu như học vẹt, học cho có, học để thi có điểm à.
Yeah. Ừm hưm. Yeah, hông, đúng rồi. Ừm hưm. Yeah, chính xác luôn á, chính xác luôn á, nên chi là mình hy vọng là, kiểu giống như là, trường học có thể thay đổi cái hình thức giáo dục một chút, kiểu giống như là, cắt giảm bớt môn học nào, đúng hông bạn? Ừm hứm.
Đúng vậy. Ừm, đúng vậy. Ý là mình là <chuckles> đúng rồi, trường đang làm ch ở chương trình mới đang làm cái đấy rồi này, ờ, học sinh học sinh lên lớp 10 là sẽ được học, được lựa chọn khối môn họ học sinh muốn, ờ, vậy nên môn môn nào không hiểu nên môn nào không hiểu thì bỏ để s chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai luôn.
Ờ. Yeah, à há, thì thì ừm hứm. Ờ, thì ra là như vậy ha. Mình thấy cũng cũng cũng cái này cái cách này cũng hay á, tại vì học sinh có thể tập trung hơn vô cái môn mà mà học sinh yêu thích, đúng hông bạn? Xong rồi xong ừm hứm.
Đúng vậy. Đúng, đúng vậy, đúng vậy. Chứ không phải là cứ như chương trình cũ là học hết một lượt luôn, học hết m mười mấy môn luôn cùng một lúc.
Yeah, yeah, đúng rồi, mà bạn học đại học á thì thì bạn có cái áp lực thi cử hông? Kiểu giống như, đại học thì mình thấy thường dễ hơn mà, đúng hông?
Đúng vậy. Ra thì đa số một trong 2 năm đầu thì dễ thôi, chứ thường mấy năm cuối mình nghe mấy anh chị lớn nói là sẽ phải đi thực tập nữa, nên sẽ áp lực về tiền lương, áp lực về đ đồng nghiệp nữa, không phải đồng trang lứa nữa, đồng nghiệp luôn chứ.
À! Ồ!

Ờ, vậy hả? Ô kê, ờ ừm.
Ờ, nói chung thêm một nhóm học sinh bị thiệt thòi nữa, mình nghĩ là học sinh sống ở vùng nông thôn á, hoặc mấy gia đình gặp khó khăn ấy, do mình thấy ở nhà đấy ít điều kiện học thêm, ít tài liệu với lại thiếu môi trường học tập nữa, nên mình nghĩ vậy á. <laughs>
Ừm. Ồ, đúng, đúng, chính xác ha. Ừm. Yeah, đúng, đúng ha. Wow! Ừm, cũng cũng hoàn toàn hợp lý là tại vì mấy cái bạn mà ở vùng quê mà lên thành phố học đó bạn là mình nhớ có một lần trong lớp của mình là có cái bạn đó cũng tội nghiệp lắm tại vì, ờ, bạn đó hông có hòa hợp được với ai hết, <clears throat> xong rồi bạn đó cũng hông có tiền để đi học thêm á, thì bạn thường biết là sau giờ học á thì có những cái lớp học thêm để, a, giống như là, học học để củng cố kiến thức nhiều hơn đó bạn. <clears throat>
À, đúng rồi, đúng. Vâng. Đúng vậy. Ừm. Đúng vậy, cũng cũng thấy Đúng vậy. Thì Đúng rồi, đúng rồi, cái lớp học sau sau giờ học ấy, đúng rồi. Thì nói chung, ờ, mình cũng thấy hơi tiếc tiếc rồi, mình cũng ừ, ừm.
Ờ, đúng rồi đó, ừm, ừm. Ừm, yeah, bạn nói cũng đúng ha, cũng cũng tội nghiệp cho cái bạn đó mấy bạn đó ghê á, nhưng mà ừm hưm.
Đúng vậy, thì lẽ ra họ sẽ có được môi trường hợp tập tốt hơn, nói chung nói chung là cái vấn đề là môi trường, ờ, môi môi trường, ờ, kiểu như là, môi trường ảnh hưởng tới ý thức vật chất ảnh hưởng tới ý thức ấy.
Yeah. Ừm hứm. Yeah. Chính xác, chính xác ha. Mà mà mà một lớp thì đông người như vậy thì thầy cô giáo đâu có thể quan tâm tới từng người một đâu, đúng hông bạn? Ừm.
Đúng vậy. Đúng vậy. Đúng, đúng vậy, ư, đúng vậy. Thì nói chung là họ sẽ dành tùy cũng tùy tâm giáo viên thôi, ờ, tùy tâm giáo viên với nhà trường, ơ, chứ ừm, chứ cũng với lại cũng tùy, ờ, cá nhân nữa, kiểu như là, cá nhân cá nhân nào cá nhân nào cá biệt nào mà vẫn còn, ờ, cố đổi ấy, thì chắc chắn họ sẽ được quan tâm, còn có vài người họ phân ờ, họ định kiến, kiểu như, có vài cá nhân hông còn cứu được, kiểu như, đã quậy quá quậy rồi thì sẽ cò sẽ có một cái tư tưởng là bỏ rơi luôn, kiểu như, không quan tâm nữa ấy, đúng vậy. <chuckles>
Ừm hứm. Yeah, chính xác luôn á. Ừm, ừm hứm. Ờ, yeah. À ha. Ừm. Yeah. Ừm hưm. Yeah, chính xác luôn á, kiểu, giống như là, đã mặc mặc định là người ta không còn quan tâm tới những cái học sinh cá biệt đó nữa, dù học những học sinh cá biệt đó là có ý định muốn quay đầu lại, đúng hông? <clears throat> À, mà mà mà mỗi lần thi là bạn có cảm thấy là, trời, trong giờ thi ở ngoài mình học bài thuộc làu làu nha mà trong giờ thi tự nhiên chữ nó bay đâu hết trơn á, kiểu giống như là, bạn thấy, ơ, mỗi lần thi nó có bị cái cách mà thầy cô giáo canh lớp thi, bạn thấy có bị áp lực hông?
Đúng vậy. Ờ, đúng vậy, đúng vậy. Đúng vậy. Đúng, đúng vậy, nói chung <laughs> Thì Thì cũng có, có, có.
Ừm. Có hả? Kiểu giống như, mình là hay làm bài trên giấy á, đúng hông? Rồi thầy cô phát giấy rồi viết ra, thầy cô hay đi bộ qua, đi bộ lại rồi nhìn coi là học sinh làm bài thế nào, bạn có cảm thấy áp lực hông?
Đâu có ha. <laughs> Có, sao không, ở đây ngăn qua miết sao làm nổi, à, nhìn chằm chằm, bạn cảm nhận bạn tưởng tượng ơi, bạn đang làm bài mà ở trên bục giảng có ông ông giáo viên, ông giảng viên, ổng nhìn mắt mình miết là thôi <laughs> khỏi làm, khỏi nghĩ được luôn á.
Ờ. À! Ờ hơ.